ああ。
うーん。でもね、いあの、確かに、あの、今ね、自分が子供を持ってみたら、ま、そういうね、ま、親がそういう風に考えてしまったのは仕方ないのかな、なんていう気持ちはあるんですが
うーん、ああそうなんですね。クリスマス近いとプレゼントがね、うんすごい重なっちゃいますもんね。
んうねえ。うーん。 <laughs> ねえ。それで、何だろう。なので、何だろう、クリスマあ、お誕生日は嬉しいけども、クリスマスのプレゼントで一緒っていうことに、なんか毎回、なんか親に抗議をしていた気がするんですよね、小さい頃は。うーん、ね、そうなんです。うん、なの <laughs> 可愛いでねえ、でも可哀そうですよね、でも。なんか、あの、それで、あの、やはり、お誕生日は嬉しいんだけれども、なんかいっつも、なんかその親と、なんか言い合いになるみたいな。そういうなんか、ちょっとしたなんか暗い過去みたいな気持ちもあるんでしょうね。なんか、あの、まあ物心ついたっていうか、まあ高校生ぐらいになってから、自分のお誕生日の日に、なんかね、嫌なことが起こるっていうパターンが続きまして。
ああ、うーん。そうだですね。<laughs> 可愛いですね、とても可愛いですよねうん、うん。 <laughs> そうなんですね。 うーんうーん。 はい。 ああ、そうなんですか。
はい。それがね、もう過去、もう十何年続いたのかな。その高校生ぐらいの時から。
はあ、大丈夫でしたか？
うん、なんか、そうなんな毎回、でも、多分初めの、う3、4年がたまたまそういう風になったんでしょうが、あの、毎年なんか、まやまたお誕生日に何か起こるっていう風に、きっとそういうね、気持ちがあるからなのか。なんかね、お友達と大喧嘩したとか、なんか、その、なんだろ、その時ね、付き合っていたボーイフレンドと別れたとかね、<laughs> なんかね、うん、ちょっとそ交通事故を起こした時もありましたね。うん、あ、うん、あと大丈夫。<laughs> 今今思うと大笑いですけど、なんか、あとね、泥棒。
うん。 うーん。 ああ、そうなんですね。うん。 ああ、大丈夫でしたか？交通事故、危ないです。もう怖いですね。うん。 ああ、よかった、うん。 ああ、泥棒が
泥棒に会ったこともあるんですよ。私のお誕生日の誕生日の日に。うん。
クリスマスえ、日に？ ああ。
いや、もうそんなようなことがね、んなんかたまたまなんでしょうけど、もちろんね。でも、続いたのがあって、それで何だろう、自分のお誕生日が、なんかあんまり、もう期待しなくなったというかね。
あお。